Ừm, nhưng mà nếu mình hông có hàng xóm hay không có những người bạn bè xung quanh cũng có cái tấm gương mà, gọi là, có động lực tập dục thể dục năng nổ, thường xuyên, hăng hái như vậy đó thì mình kiếm đâu ra cái nguồn động lực đây?
Ừm, cái nguồn động lực thì giống như là mình đã chia sẻ với bạn ban đầu đấy. Cái nguồn động lực chính là cái lý do ban đầu mà bạn muốn đi tập ấy, điều gì khiến cho bạn phát sinh cái ý tưởng là "mình cần phải đi tập" thì hãy tìm lại những cái bài bài bọn bài báo đó. Hãy tìm lại những cái, ơ, người mẫu đó mà đã khích lệ bạn và khiến cho bạn nảy cái ý tưởng đó ra, thì mình sẽ đọc lại, mình tìm lại tất cả những lý do đó để mình bắt đầu.
Ừm. Ừm. Ừm hứm.